まあ、何が楽しかったかというと、こう、ええと普通ジェットコースターって前向きに進むんですけどそれが急に、こう、後ろ向いたりだとか、こう、ぐるぐる回ったりとかすごく、あの、スリリングで、で、あの、何てすかね暗闇の中もやっぱり宇宙なのでこう、宇宙的なコンセプトなので暗闇の中も走っていくっていう形だったので、はい、すごく楽しかったですね。え
あ、はい。 ええ！<laughs> ああ ええええ。 おお、はい。 ええ。あ、それはなかなかですわたしちょっとあの、三半規管よわ弱めなんでちょっと <laughs> ちょっと、あの、危険信号が <laughs> まあ、なんか、なんか乗り物の酔い止めかなんか飲んで乗らないとちょっと後が大変なことになる、でも、なんか楽しそうですね。ええ。
<laughs> そうなんですね。 <laughs> そうですね、うん。 うんうん。あ、そうですね。すごく。でなんか一緒に、こう、バックグラウンドで音楽も流れるような仕組みになってるみたいで、なので、すごく、あの、一緒に、こう、音楽も流れつつ、こう、キラキラした世界、宇宙の世界をはこうす猛スピードで駆け抜けるみたいなのもあってすごくはい楽しかったです。
ああ、はい。 ああ、それは、なんか、いいですね。なんか、爽快感、とか、がありそうで。
ねえ、すごく本当そういう形で、もう、ただ、やっぱ、私も結構三半規管強い方だと思ったんですけどちょっと気持ち悪くなったので <laughs> まあまあ、まあまあの激しめなアクショントラアトラクションだったかなとは思うんですけど。
へえ。 はい。 <laughs> おお、そうですね。いや私にはちょっとハードルが高いけどでもなんかね、そのそこさえクリアできたらなんかものすごく楽しそうだなという風にはい。ええ。
そうですね。うん、ほんとにそういう形ですごく、はい、楽しかったですね。
え、それでその広い園内は必ずなんか乗り物に乗って移動っていう形になるんですか？